Böyle, izleme alışkanlıkların nasıl değişti? Yani, mesela eskiden bir diziyi nasıl izlerdin? Şimdi mesela, böyle, dizi izleme ritül ritüellerin değişti mi? binge izlemeye başladın mı? Böyle, nasıl bir izleme ritüelin var, eee, ya da alışkanlığın? Anlatır mısın?
Eee, ya, şöyle, değişti bence, yani, çocukluğumdakine gittiğimde tabii ki değişti. Çünkü, hani, ben çocukken daha, ımm, yalnızca televizyon dizileri vardı veya, işte, yabancı diziler oluyordu. Onları da, böyle, bir, ımm, CD'ciler olurdu oradan alırdım falan filan, böyle, izlemek istediğim dizileri. Yabancı diziler, böyle, Türkiye'de birazcık yeni popüler olmaya başlamıştı. <clears throat> Eee, Türk dizileri de zaten, böyle, evde izlenen şey, işte, Avrupa Yakası olurdu. Hep o açılırdı mesela. Onu böyle haftada bir, işte, babaannemler çok izlerdi, biz de onlarla komşuyduk. Onlara gider izlerdim, hani, böyle, denk geldikçe izlerdim genelde küçükken. Eee, sonraları, böyle, biraz daha, şey, dizilerden falan koptum. Çok dizi izlemediğim dönemler de oldu hayatımda. Sonra bu, böyle, online platformlar çıkmaya başladı, işte, Netflix, işte, ııı, Amazon falan. Oradan sonra birazcık kontrol gitti bende. Özellikle bu
Hımm. Peki. Hımm. Anladım. Anladım. Hımm. Ya, aslında bu şeyde anlattığın şeyde, böyle, çok hızlı bir geçiş oldu şu an, böyle. Eskiden, böyle, CD'lerden alıyorduk. İşte, bu diziler yok ya da televizyonlarda haftalık çıkıyordu, dedin. Sonra, böyle, ailemle mesela izlerdim birlikte, sanki böyle, ailecek yaptığınız, böyle, televizyon karşısında geçtiğiniz bir aktiviteymiş gibi, dedin. Sonra anladığım kadarıyla bir ara kopmuşsun. Sonra da bir anda şimdi, böyle, bu yeni platformlardan bahsediyorsun. E, arada, hani, böyle, nasıl bir değişim oldu, şimdi nasıl? Böyle, çok merak ettim açıkçası, çünkü bir arada bir kopup tekrardan sanki buna geri dönmüşsün gibi anladım.
Evet, evet. Hı hı. Evet. Hıı. Hı hı. Evet, evet, yani, ben, hani, çocukluğumdaki dizileri severdim. Hani, böyle sevdiğim diziler oluyordu ama sonradan, böyle, bir galiba biraz daha, böyle, şey moduna girdim, "A, ben Türk dizileri izlemiyorum." gibi bir moda girdim galiba, hani, o ergenlik dönemimde. Sonra o sırada yabancı dizilerle tanıştım. Eee, ama bu şey platformları, işte, Netflix, eee, bu tarz, emm, dizi izleme platformları bence çok değiştirdi. Çünkü, böyle, hepsi birbirinin aynısı olan tonlarca dizi çıktı aslında ortaya. Eee
Hımm, anladım. Peki. Bu sence iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi oldu? Yani, buna hangi bakış açısıyla Ya da artıları ve eksileri neler sence bunun?
Hı hı. Bence artıları, çok daha fazla şey bulunabiliyor, yani çok daha fazla içerik var. Eee, herkes kendine göre bir şey bulabilir bence o tarz platformlarda veya, işte, belki sitelerde. Eee, oranın öyle bir avantajı var bence. Ama bir yerde de, işte, aynılık getirdi çünkü ne satıyorsa aslında, böyle, birazcık şey gibi pazarlama araştırmaları yapıyorlar ve ne satıyorsa bir yerde, emm, onu yapıyorlar, ona yönelik, eee, bir, emm, yapım süreci üretiyorlar ama bu da, hani, iyi dizi demek olmuyor tabii ki. Çok kötü dü çok fazla dizi var oralarda, yani, gerçekten kötü. İşte, mesela, eee, Türk yapımı diziler var o platformlarda ama aslında böyle çok şey, çok yüzeysel, hani, ne kültüre dair bir şey söyler ne, eee, herhangi bir politik atmosfere, toplumsal atmosfere yönelik bir şey söyler. Çok, böyle, havada kalan, sadece, böyle, hani, dışarıdan insanların, böyle, merak ettiği ve aslında görmek istediği hayatları, ııı, gösteren diziler oluşmaya başladı. Bu aslında, hani, sadece, eee, Türkiye bağlamında da değil, yani, Avrupa'daki bazı ülkelerde de bu tarz, eee, yapımlar var. Bir şey çok tutuyor, o
Peki. Anladım. Anladım. Doğru. Hıh. Hımm. Bu yaptığın yorum aslında biraz, böyle, gerçekten doğru ve aslında da ilginç çünkü mesela Netflix'in aslında, yani, o stratejisinde dediğin gibi, gerçekten, hani, belli başlı, işte, kalıplar, herkese eşit yaklaşım veya, işte, hani, böyle, din, dil, cins neyse, böyle, o tarz şeyler olmayan, hani, böyle, birazcık daha, böyle, a orta yolcu, hani, herkesi bir arada kapsayıcı, bir araya getirici bir, böyle, yaklaşım var içeriklerinin stratejilerinde. Eee, ama, hani, bir yandan da aslında çok fazla şey de sunuyor, dediğin gibi. Farklı alternatifler benzer türlerde veya ayrı, hani, bir televizyon ana mecra kanallarında izleyebileceğinden belki çok daha fazla içeriği bir arada sunuyor ve 2'nci söylediğin şey de, eee, herhâlde, hani, "Hep, böyle, tutanı yapıyorlar." eee, dedin. Peki sence, hani, onlar, eee, e tutuyorsa o zaman, hani, izleniyor demek, değil mi, mesela? Tutanın yanı yapılması sana neden kötü gibi geliyor ya da sen bu aynı içerikler olduğu için artık onları izlemiyor musun? Eee, nasıl neden böyle bakıyorsun bu konuya?
Hı hı. Ya, şöyle, eee, tutanın yapılması bence tamamıyla tek başına kötü bir şey değil. Tek başına kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bir yerde o böyle bir emm
Peki.
tutan şey de bence sanatsal veya, işte, sinematografik açıdan çok iyi veya başarılı demek değildir. Çünkü aslında bu platformlar tamamen çok basit hikâyeleri anlatan genel olarak, işte, belli tipik, eee, diziler var, belli tipik, eee, temalar var ve aslında bunlara yönelik diziler yapıyorlar ve bu dizilerin bir tanesi, işte, Türkiye'de geçiyor. Aynısı aslında İtalyan, eee, Netflix yapımı bir dizide de var ve bu temaları takip eden aslında, eee, zaten bir kitleye hitap etmeye çalışıyorlar. Ama bence, hani, bu dizilerin kalitesini arttıran bir şey olmuyor. Yani, evet, prodüksiyonlarına çok daha fazla para harcanıyor eskisine göre. Eee, daha ciddi bütçeler dönüyor tabii ki ama bu bir yerde onların değerini de azaltıyor ve aslında, böyle, birazcık izleyiciyi de salak yerine koyan diziler olduğunu düşünüyorum genel olarak.
Anladım. Hı hı. Peki. Peki, sen sadece tek bir platformdan mı bir dizi izliyorsun? Mesela hep Netflix konuştuk ama Netflix gibi, işte, Disney, Amazon, HBO, işte MUBI, Exxen gibi, hani, hem yerli hem yabancı, eee, bir sürü platform var aslında. Eee, sen bunlardan sadece 1 tanesini mi izlemeyi tercih ediyorsun ve, hani, Netflix'teki yapımlar üzerinden mi, eee, böyle konuşuyorsun yoksa diğer platformlara da bakma fırsatın oldu mu?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hah. Şu anda Net eee, şu anda Netflix üzerinde konuşuyorum. Hani, diziler dediğimiz için aslında en çok, eee, akış orada oluyor bir yerde. Hani, Amazon dizilerine de çok şu ana kadar belki 1-2 tanesini sevmişimdir. HBO'nunkileri seviyorum genelde ama onlarda ulaşması zor olabiliyor bazen. Eee, MUBI'yi seviyorum ama zaten MUBI ayrı bir şey çünkü bir bakıma, hani, daha, eee, böyle, hızlı hızlı izlenebilecek türden filmleri yok çünkü daha, işte, sanat filmlerine, eee, yönelik yapıyorlar ve dizi değil. Hani, bu birazcık o peş peşe izleme meselesi bana birazcık, eee, dizilerde daha baskın gibi geliyor. Filmlerde en azından benim öyle bir, eee, hissim olmuyor. Ay, bu bunun 2. filmini de izleyeyim gibi çünkü zaten 2. film olmuyor. Eee, ben bu, hani, bunların
Anladım. Anladım. Ya, aslında şeyden sordum. Bu mesela bazı şeylerde bu, böyle, diziler gibi mesela aslında evet, her filmin çok serisi yok ama mesela bazı filmlerin serileri, eee, çok popüler oldu, hatta dizileri de yapıldı. Mesela Star Wars gibi veya, işte, Marvel'lar gibi. Onlar da, böyle, aynı, hani, hem film ama aslında çok da fazla, eee, seri gibi de olan veya sonrasında çekilen dizileri de bu platformda yer alan seçkiler olduğu için, eee, sadece, hani, sen mesela daha çok böyle sık sık, peş peşe izlemeyi, eee, dizi özelinde, eee, yapıyorsun. Filmlerde o kadar, böyle, eee, seni etkilemiyor veya arka arkaya hemen izleyeyim gibi bir yaklaşımın olmuyor anladığım kadarıyla.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, bu seri olan filmler zaten çok ilgimi çekmiyor galiba genel olarak. İşte, Star Wars'la mesela hiçbir şeyim yoktur. İzlemedim hayatım boyunca saçma bir şekilde. Veya Marvel'lar falan, hani, onlar çok benim tarzıma hitap eden türden değiller galiba. O yüzden, hani, izlediğim s ve sevdiğim filmler aslında çok fazla seri şeklinde olmuyor. Onun da etkisi olabilir çünkü aslında eğer sevseydim, hani, art arda filmi de izlemek isterdim herhâlde. Eee, şey, Harry Potter'ı severdim mesela, şey, eee, daha küçükken. Hâlâ da seviyorum. Hani, ama art arda izlemişliğim vardır ama şu anda mesela izleyebilecek kadar şey olduğumu düşünmüyorum. Eee, art arda 8 tane film galiba, hani, o kadar, eee, vakit ayırmam herhâlde diye düşünüyorum ama keşke öyle bir vaktim olsa.
Anladım. Anladım. Hıı. <chuckles> Anladım. Yani, sen o zaman aslında çok fazla dizi izlemeyi de sevmiyorsun benim anladığım kadarıyla. Hep, böyle, dizi diye konuştuk ama, hani, aslında burada izleme alışkanlıklarını, eee, diğer kategorilerde de belki birazcık değinebiliriz. Yani, sadece diziler değil de, işte, bu tarz çünkü yeni platformlarda filmler var, belgeseller var, işte, farklı bö kurgulu animeler var ya da, işte, eee, pek çok, hani, farklı içerik var. Eee, peki seni, böyle, en çok mesela ilgini çeken ya da en çok neyi izlemekten keyif alıyorsun ya da en çok ne izliyorsun mesela?
Eee Eee, film çok izlerim. Iıı, yani, vaktim oldukça dizi de izliyorum ama aslında. Yani, genelde, eee, böyle, eski dizileri de izlemeyi severim. Mesela ben Lost'u çok seviyordum zamanında. Geçenlerde Netflix'te onu tekrar izledim. Mesela Lost'u bayağı seviyorum aslında, emm, prodüksiyon olarak çok daha düşük kalitede şu anki dizilere göre, eee, ve yeni olduğu da çok belli. Ya, o 2000'lerin başlarının Pardon?
Hıı. Evet a Evet. Mesela Lost a ama gerçekten, şey, eee, hakikaten de, böyle, bu asıl ilk, böyle, farklı dizi, serinin aslında çıktığı ilk örneklerden bir tanesi. Dediğin gibi belki, eee, bütçesi düşük ama, eee, aslında, böyle, ondan sonra asıl bu tarzda, eee, ya da bu sitcom tarzı diziler vardı ama Lost gibi bir kurgusu olan, böyle, bu tarz bir dizi, eee, furyası aslında ondan da sonra başladığı için o iki binlerde falan gerçekten de çok ses, eee, getirmişti bildiğim kadarıyla. Sen de aslında izleyip, hani, keyif almış hatta şimdi tekrardan izlediğini söylüyorsun. Ona t şimdi tekrar izlemek sana nasıl hissettirdi mesela?
Ay, ş Aynen. Aynen. Evet. Hı hı. Aynen. Ay, çok güzel hissettirdi çünkü aslında, hani, herhâlde dediğin gibi senin de, hani, ilk dizilerden bir tanesi olduğu için bu, böyle, hani, gerçekten dizi sektörünü aslında bir bakıma şişiren he ve, hani, oraya yatırım yapılmasını sağlayan. Iıı, böyle, çok bende çok yer etmişti, yani. İlk dizi olduğu için muhtemelen izlediğim. Galiba ilk yabancı dizimdi. Iıı, o yüzden o karakterleri falan tekrar görmek, zaten bir kısmını da aslında hatırlıyordum, yani, hâlâ. Iıı, hani, olayları falan bile hatırlıyordum aslında kaç yıl geçmiş ama, işte, o şeyi de görme fırsatım oldu. Aaa, o yıllar içerisinde yaşanan farkı, o dizi sektöründe çünkü, işte, mesela o yıllar 2000'lerin başlarında, böyle, son bölü son zaman, yani, o bir bölüm, dizinin son, ımm, <smacks lips> sahnesi hep, böyle, bir sonrakini deli gibi açtırmak isteyecek şekildeydi mesela. Onlar falan, hani, biraz daha azaldı gibi geliyor şu anda bana. Eee, böyle, bir merak unsuru şeydi. Çok iyi hissettirdi bana tekrar izlemek, yani, çok hâlâ da çok sevdim, yani, bu yaşımda da.
Evet. He he. Anladım. Hıı. Evet. Anladım. Eee Anladım, anladım. Yani, şey çok güzel gerçekten, böyle, aslında, böyle, kült, böyle, şey olmuş bir diziyi zaten izlemişsin, şimdi tekrar izlemişsin. Yine keyif almışsın ve, böyle, belki de senin beklentilerin veya dizi diyin t istediğin şey biraz daha o merak, biraz daha o heyecan olan dizileri tercih ettiğin için de belki o en başta bahsettiğin mesela Türk içerikleri, Türk dizileri şu an sana çok cazip gelmiyor. Sanki o Lost'ta sana hissettirdiği duyguları falan ona benzer şeyler arıyorsun. Belki de onu bulmakta, eee, zorlanıyorsun. Peki, şeyi sorayım, bu platformların, hani, hep Netflix konuştuk, onu, hani, daha çok ağırlıklı izliyormuşsun. Eee, mesela, böyle, bir algoritması var. Senin beğenebileceğin film veya dizileri daha önce izlediğin veya beğendiğin içeriklere göre sana bazı önerilerde veya tavsiyelerde bulunuyor. Mesela bu Lost dizisini izledikten sonra da, eee, senin aslında, eee, beğenebileceğin sana belki farklı, eee, alternatifler sunmuş olabilir. Bu algoritmaları kullanıyor musun? Nasıl buluyorsun? Mesela, böyle, eee, onların önerdiği senin daha önce bilmediğin, böyle, yeni diziler, filmler falan keşfetmene, eee, sağladı mı bunlar? Ne düşünüyorsun?
Aynen. Olabilir. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Eee, a o algoritma dediğin şey, hani, böyle, ayrı dizi, film siteleri oluyor, onlardan mı bahsediyorsun, farklı bir şey mi? Tam anlayamadım onu.
Yok, yok. Netflix'te bildiğim kadarıyla mesela sen bir içerik izlediysen, Lost dizisini izlediysen, işte, beğenebileceğin diğer yapımlar gibi, eee, bir şey çıkıyor o arayüzde. Belki de senin dikkatini çekmedi ve bakmamış da olabilirsin ama normalde öyle bir yönlendirme, eee, sunuyor. Genelde bu yeni platformlarda mesela YouTube vs. de sana benzer bir yönlendirme, içerik önerisinde, eee, bulunuyor. Eee, bildiğim kadarıyla orada da var ama, hani, dikkatini de çekmemiş olabilir tabii.
Hı hı. Hı hı. Evet, genelde, hani, şey gibi geliyor bana, yeni çıkarttığı şeyler hep ekranıma, ana sayfama düşüyor gibi geliyor. Hani, Netflix'te yeni çıkan dizileri görüyorum genelde. Hani, özellikle, eee, "Lost'u sevdiğin için şunu izle." kısmına çok denk gelmedim ama vardır illaki fark etmemişimdir.
O da doğru. Anladım. Tabii, tabii. O da doğru, senin dediğinde de çok haklısın. Hani, yeni içerikler, Netflix'te bu hafta gelenler, işte, Netflix'te, hani, bu hafta gidecekler gibi, hani, o tarz kategoriler de oluyor. Böyle, birkaç farklı kategori oluyor. Eee, belki de dediğin gibi, eee, dikkatini çekmedi ama sorun değil. Yani, o zaman aslında bu Lost gibi benzer, sana o hisleri hissettirecek dizileri, eee, özetle bulmakta zorlanıyorsun ve, böyle, yeni içeriklerde de çok bayılıp, böyle, peş peşe, çok fazla, eee, dizi izlemiyorsun diyebilir miyiz? Onu mu anlayalım? <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Netflix dizilerini izlemiyorum. Onun dışındakileri izliyorum bayağı. Netflix'te de hâlâ sevdiğim şeyler var aslında, eee, ama, hani, bu, ımm, tıs tipik Netflix dizileri çok, hani, benim tarzıma, emm, uymuyor. Daha, böyle, farklı platformlarda HBO'nun dizilerini falan daha çok beğeniyorum ve, böyle, şey, ımm, izlediğim diziler var veya sevdiğim aslında.
Son olarak o zaman onu sorayım. Bu HBO'dan çok bahsettin. Orada mesela sevdiğin, beğendiğin bir dizi söyleyebilir misin?
Hı hı. Eee, s s yanlış hatırlamıyorsam True Detective oradandı. O ııı, tam, böyle, tam platformun kendisini kullanmıyorum o yüzden, hani, hep hangileri orada, "Hı hı, o, oradandı." diye düşünüyorum. Aaa, sonrasında, ııı, böyle, korku dizileri de seviyorum The Ush eee, Fall of Usher House ama o galiba bir tanesi Netflix'teydi başka bir yapımı çıktı. O da bayağı keyifliydi. Böyle Hı hı, güzel oluyor.
Hımm. Anladım. Anladım, anladım. Güzel, süper. Hımm. Anladım. Güzel, süper. Ya, bu söylediklerinden senin daha gerçekten farklı, işte, böyle, ya psikodrama ya, işte, böyle, korku ya birazcık daha gerilim, macera falan gibi farklı kategorilerdeki, eee, dizileri sevdiğini anlıyorum ve, eee, çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım sohbetinden.
Hı hı. Ben de aynı şekilde, teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
<chuckles> Görüşürüz. Dikkat et kendine, hoşça kal.